อืม ค่ะ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ การคัด แยก ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน ใช่ไหมคะ ที่ทำได้ง่าย ๆ แล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ ได้ด้วยอะค่ะ ถึงจะเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ว่าก็ยังได้ค่าขนมด้วยเนาะ แล้วก็ลดปริมาณขยะ เพราะว่าเขาจะต้องเอาขยะพวกนั้นไปรีไซเคิลต่อใช่ไหมคะ?
ใช่แล้วค่ะ ถูกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อำนวยความสะดวกให้คนที่เขามาเก็บด้วยนะ ก็คือ อ่า อันที่แบบเป็น เป็นขยะเปียกอะเราจะไม่ เราจะไม่รวมกับขยะแห้งนะคะ แล้วก็ เอ่อ ในส่วนที่เราสามารถที่จะ เออ แบ่งปันให้เขาเอาไปสร้างรายได้ได้ก็มีเหมือนกันค่ะ เพราะบางทีเราก็แบบขี้เกียจออกไปขายเนาะ เราก็จะเอาแบบขวดพลาสติกหรือว่า อลูมิเนียมที่เรามีเนี่ยค่ะ เราก็บอกเอา เอาให้คนที่เขาเก็บขยะเนี่ยค่ะ ก็บอกว่าเอาไปขายได้เลย ตรงนี้เขาก็จะแบบ โอ้ เขาก็ ยิ้มกริ่มกันนะคะ เพราะว่า มัน มันก็เป็น รายได้เนาะแบบ 10 บาท 20 บาท มันก็เป็นเงินพิเศษให้เขาอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็ถือว่า เออ เป็น เป็นน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แบบเราแบ่งปันกันได้ด้วยอะนะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็ฟังแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจมาก ๆ เลยนะคะ คือจริง ๆ แล้วอะ ก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่า การลดขยะเนี่ยมันสามารถทำให้ เป็น ปันกันได้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ มันก็ทำให้เราสบายใจด้วยอะนะคะ อันนี้ก็อยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งอะค่ะว่า จริง ๆ แล้วคุณมองว่า จริง ๆ ทางภาครัฐนะคะ ทางภาครัฐเนี่ยนะคะ เขาน่าจะมีการรณรงค์ในการลดขยะในบ้านนะคะ ที่ สามารถที่จะเหมือนว่าเป็นพลังในการที่จะส่งเสริมเนี่ยนะคะ คุณคิดว่า ถ้ามีแล้วมันสามารถช่วยได้เยอะไหมคะ?
อือ ค่ะ